उम, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि आजकल इस तरह के अ, मतलब ऊर्जा पर लोग क्योंकि उ अपनी सेहत और ऊर्जा पर लोग बेहद ध्यान देने लगे हैं और लोगों को ना आजकल वो होता है ना इंस्टेंट एनर्जी अचा बिल्कुल स तुरंत हमें और ऊर्जा मिल जाए वो वो हे वाले अ, लोग चीज़ों पर ज़्यादा जो है ध्यान देने लगे हैं और इस वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा बिकने लगी हैं। मगर मुझे लगता है कि आपसे इस बारे में बात करके मुझे काफ़ी एक नया अ, जो है इस बारे में अ, सम समझ समझ मिले कि हाँ अ, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा दोनों ज़रूर ज़रूरी हैं दोनों में संतुलन बनाए रखना भी ज़रूरी है और मुझे लगता है कि प्रकृति जैसे आपने मुझे बताया जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रकृति से अगर जुड़ के रहेंगे तो ऊर्जा अपने आप ही, जो है अ, बढ़ जाती है और हम अ, ज़्यादा खुश भी रहते हैं, तो मुझे लगता है इस इस विषय पर आपके विचार जानकर और अपने साझा करके मुझे बेहद अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी, जी। ये तो है। जी, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। ठीक है, धन्यवाद जी।